Скажи, пожалуйста, вот как не потерять интерес к работе со временем?
Думаю, тут, в принципе, ответ очень простой и очень сложный одновременно. Чтобы вот не терять интерес к работе, нужно просто, чтобы работа тебе нравилась. То есть секрет как бы, э, раскрыт. Но иногда да, потому что доби как бы сказать это просто, но добиться этого сложно. Потому что иногда людям нравятся такие вещи, которые монетизировать, но не сказать, что даже можно догадаться как.
Так, давай. То есть сразу и просто, и тяжело, да, одновременно? <chuckles> Мгм. Мгм. Ну да, конечно. Так. И как же и как же ты не теряешь интерес к работе?
Ну, у меня немножечко такая интересная история, потому что мне пан повезло, нравится то, что монетизируемо легко. То есть я люблю программировать, но и сейчас как бы они, это очень ценится, да. Э, по этой причине как бы, а, я работу, э, искать легко, э, смог, то есть смог легко найти и, а, никогда с этим не страдал. Хотя я очень боялся, что не смогу найти работу. Но в итоге это не было, скажем так, той, что было в реальности. Ам, хотя как бы кажется то, что сейчас рынок такой заполненный у программистов, но всё равно, э, получилось, да.
Мгм. Ну да, конечно. Мгм, мгм. Вот, кстати, да, я хотела как раз сделать такую ремарку, что кажется, что сейчас, а, даже есть некий там, э, как это, кризис в силу того, что самих программистов больше, чем есть, в общем-то, вакансий на рынке, плюс сейчас же есть изменения, связанные с искусственным интеллектом, да, и это, наверно, еще больше переделывает эту отрасль. Наверно, найти сейчас работу и не терять к ней интерес со временем становится тяжелее.
Есть такой момент, потому что сейчас рынок, да, очень сильно наполнен сотрудниками, соответственно, э, причем не только лишь какими-то начинающими, но и большие компании- они из-за того, что они оптимизировали свою работу искусственным интеллектом, они производят массовые увольнения людей, и рынок заполняют как бы опытные специалисты, которым очень нужна работа.
Мгм. А вот слушай, вот если поговорить всё-таки именно про интерес. Вот утрата интереса, на твой взгляд, с чего вообще может начинаться? Ну то есть это, может быть, человеку становится скучно, или он, например, там, ну, выгорает, или он вообще не понимает, зачем он эт зачем он это делает? Вот что, на твой взгляд, здесь более важное и еще, что важнее, как вообще, на твой взгляд, это можно распознать до того, как это уже, ну, становится совсем тяжелым для человека?
Э, я думаю, то что тут именно выгорание- это такой явный признак, точнее, даже не признак, а то, что, э, интерес, он теряется, а, ну, с са сам по себе. То есть ты не можешь как бы этот процесс кон контролировать, да. То есть это не то, что тут надо вычислять признаки, а з м, скорее нужно ответить на вопрос, когда это происходит. Чаще всего, когда происходит выгорание. Хотя, с другой стороны, я доработал примерно на очень такой работе, которая мне, можно сказать, привела к выгоранию и тоже программистом. А, это была 1 моя занятость, но я н когда прошло выгорание, когда я как-то разобрался в себе, когда с этой работы в принципе ушел, то всё равно мне продолжало нравиться разрабатывать программное обеспечение и следующую работу я искал в этой же области, соответственно, и нашел. Я думаю, это тоже индивидуально.
Сам постепенно? Мгм. А вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что тебе, с одной стороны, нравится работать программистом, да, но при этом ты говоришь, что на 1 работе ты тоже был программистом, но что-то произошло и ты почувствовал, что ты почти выгорел. Вот чем эта 1 работа, ну, отличалась от, например, текущей или что на ней привело тебя к выгоранию или к потенциальному выгоранию?
Да. Мгм. В общем, эта работа была очень интенсивной. Это был фриланс, то есть и где мне выдавали, а, задачи на проект под ключ. То есть я должен был полностью его привести от раз от начала разработки. Э, причем это даже не то, что какой-то проект, вот чисто связанный с программированием, это были мобильные игры. То есть я был ответственный не только за, ну код, но и за сцены, создание там каких-то карт, за три дэ моделирование, за всё это я был ответственный. И
Мгм. Всё сделать, да? Мгм. Мгм. Так. Но это же звучит как будто разнообразная работа, как будто ты должен делать вот разные вещи. Вот почему всё-таки это тебе, ну, как бы, не нравилось?
Эм, б было бы круто делать разные вещи, если бы сроки были адекватными. То есть тут самая в этом проблема.
Ага, то есть слишком много надо было сделать за короткий промежуток времени, да?
Да, да, да. И одно дело, когда ты делаешь за короткий промежуток времени что-то для себя, на каком-то конкурсе участвуешь, а другое дело, когда ты это делаешь для заказчика. И соответственно за все недочеты это потом, ну, как-то тебе отсрочивает прибыль, потому что твой тебе нужно работать над их исправлением.
Мгм. А, то есть ты еще переделываешь, да, и опять возвращаешься, и тебе это как-то н не нравится, да? То есть те становится н скучно, так?
Да. Ну, наверно, даже не просто скучно, а дело было в том, то, что, а, эта компания, с которой я работал, у нее были очень жесткие сроки, то есть у для своих фрилансеров, которых она, э, брала на проектную работу. Э, и если ты не успевал, то они могли и штрафовать- то есть, э, э, от от как бы, м, финанс финансового вознаграждения отнимать какие-то деньги, э, и они, к примеру, еще имели такую не очень правильную политику, как я считаю, того, то, что они только как бы предоставляют, э, компенсацию- и всё. То есть они никак, э, кроме никак не вовлекаются в то ну, фиксированную компенсацию, я имею в виду, фиксированную выплату. А какие как-то компенсировать дополнительные затраты они не собирались. То есть если, например, э, тебе пришлось для того, чтобы выложить их игру в магазин приложений, заплатить лицензию (а тебе придется это сделать- это обязательная трата), то они не компенсировали эти деньги.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть ты еще чувствовал некую несправедливость, да, в том, сколько ты вкладываешь и что ты получаешь на выходе?
В каком-то смысле да, хоть и это были достаточно хорошие деньги, особенно для, э, меня в том возрасте, когда я там работал в старшей школе, э, но всё равно я чувствовал то, что слишком много на это уходит времени. Я иногда, м, соответственно, в некоторые проекты, у них было всего 3, если быть точным, 3 больших проекта, то большую часть из них я работал без выходных, каждый день, а, и это сильно, действительно, влияло и там на мое ментальное здоровье тоже.
Мгм. Мгм. Ну, конечно, я думаю, ты за это время настолько сильно устал, что тебе уже вообще не хотелось ничего делать. И наверняка у тебя и скорость работы, и эффективность понизилась, потому что работаешь без выходных, то ни о какой там внимательности и очень сильной сосредоточенности уже речь не идет. Мгм.
Да, произошло прямо выгорание, прямо я лежал в апатии там какое-то время, потом я стал общаться с близкими, с друзьями на эту тему. По поводу этой работы они сказали: "Зачем оно там тебе нужно?" Следующую работу я в итоге решился не брать, и тогда пош подошло время поступать в университет, и я вот как-то, э, ушел из этой области, потому что я еще узнал от свои своего определенного знакомого, который тоже работает, ам, разработчиком игр, то, что это вообще нормально как бы. Так все работают разработчики игр без выходных, и это в в индустрии, так сказать, норма. И я понял, что для меня это не норма <chuckles> так работать.
Мгм. Мгм. <chuckles> Ас Ага, ну, то есть ты тогда остался в программировании, но просто сменил, а, фу функцию, на направление, да, наверно, работы. Мгм.
Да, да.
Так. И вот сейчас ты работаешь в к в другом направлении, и ты не чувствуешь, да, вот скуки там, выгорания, чего-то такого?
М, да, сейчас направление более спокойное, потому что вот вэб-разработка, которую я выбрал, тут я работаю уже не проектно, а на а в компании, э. То есть тут есть 1 как бы продукт, который мы разрабатываем, и, соответственно, это такой стартап, где все как бы вовлечены в 1 продукт, в разработку. Нету какой-то корпоративной иерархии, мне больше нравится эта атмосфера, она более дружелюбная, чем фриланс, а, для мобильных игр, э. И тут я выгорания не чувствую, я как бы действительно ощущаю то, что, а, это я как бы не теряю интерес к этой работе.
Мгм. Мгм. А вот если попытаться представить, ну, например, там пройдет какое-то время и ты начнешь чувствовать, что тебе становится скучно на этой работе. Вот что, на твой взгляд, может помочь тебе, ну, там освежить ее или там попробовать как-то пересмотреть, чтобы она продолжала приносить тебе удовольствие и там доставлять удовлетворение?
Ну, это, конечно, будет зависеть от того, как я себя буду, там, в определенный момент чувствовать. Но, если в принципе как бы говорить, то, возможно, я постараюсь, э, взять какой-то перерыв и заняться своими проектами. То есть, потому что у меня есть проекты, связанные с тем, что мне отлично нравится в программировании делать. И я заметил то, что если вот мне как-то не, там, нехорошо, если зно занимаюсь своими проектами, то мне становится лучше. То есть, может быть, в том случае, если мне как-то надоест, то интерес к программированию мне вот вернет именно занятие чем-то своим.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть если тебе потенциально будет скучно, то тебе интересно переключаться на что-то свое, да, и делать самому. Интересно. А вот скажи, но ведь, э, в компаниях же часто работают люди, которым вот становится потихоньку скучно. Ну, или в целом, если человек очень долго работает на какой-то одной должности или занимается чем-то одним, может оказаться, что он там потихоньку выгорает или там теряет интерес, но при этом он, например, профессионал, он там идеально соответствует этой должности. Вот как ты думаешь, что может сделать компания или там сотрудники HR-департамента или там руководители вот сделать такого, чтобы помочь такому сотруднику не потерять интерес? Вот что, на твой взгляд, как человек, который работает внутри, вот, ч что ты можешь порекомендовать там руководителям делать, чтобы сотрудники не теряли интерес?
Ну, м, я бы сказал то, что, м, например, в IT-сфере большая часть сотрудников, которые теряют интерес, они его теряют из-за того, то что, а, те проекты, над которыми они работали, они как-то двигаются не по тому пути, что они хотят. То есть большая часть, насколько я знаю, программистов, они реально заинтересованы вот в том, что они разрабатывают и, соответственно, они хотят, чтобы и их мнение когда-то было услышано. Хотя, может быть, такое, то что это не может быть сделано, потому что это, там, корпоративная политика и, соответственно, решение принимает только менеджмент. Но на месте как бы таких, эм, э, событий, если бы такое происходило, я бы постарался с этим человеком поговорить о том, что может он хочет перейти в другой проект, может быть он хочет перейти на немного другую должность. Потому что программисты они достаточно гибкие и они могут работать как программистами сами по себе, так и, к примеру, теми, кто занимается деплойментом, то есть как бы, э, публикацией приложения, а, и обслуживанием серверов, а, и это иногда может кому-то больше понравиться. По по этой причине мне кажется то, что такому человеку нужно с ним поговорить о его как бы перспективах, о его возможностях, о о том как он может влиять на компанию, на ее решения, э, потому что для программиста, как я заметил, это очень важно.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть, а, на твой взгляд, чтобы сотрудники не теряли- как это- не выгорали, не теряли интерес, нужно в первую очередь прийти к ним и поговорить: а что для них важно, да? И, наверняка, можно услышать какие-то, а, продуктивные и практичные мнения, которые в том числе можно реализовать. Ведь не всё же такое абстрактное бывает там то, что люди хотят. Иногда люди же хотят чего-то простого, что можно сделать спокойно, так?
Да, да, такое, а, абсолютно часто происходит, когда люди с там стесняются что-то сказать или думают то, что это как бы не э, они на это не могут влиять, но это вполне возможно сделать, а, если особенно менеджменту важен этот сотрудник и они хотят как-то его, ам, оставить, то есть чтобы он не, а, сы не уходил из компании. То в таком случае, действительно, ам, если к нему прислушаться, то достаточно часто, а, он не требует чего-то экстремального, и возможно с ним договориться как бы о каких-то, а, н вещах, которые он хочет. То есть, а, по этой причине, мне кажется, очень важно разговаривать, а, особенно, если есть вот возможность организовать такую работу с сотрудниками, если есть для этого ресурсы, то компании стоит этим заниматься. Но чем заниматься, кстати, не стоит- это всяческими шаблонными методами, то есть там каким-то тимбилдингом. К...
М. О, а что ты имеешь в виду под шаблонными методами, это что такое?
Ну, к примеру к примеру, когда там всю команду, э, заставляют у выехать на природу или всю команду заставляют как-то вместе что-то сделать, потому что часто программисты как-то в себе зажаты и им это не очень интересно. То есть им больше интересна работа, чем команда.
Ого. То есть а вот тоже такой вопрос: ты в ты вот прям сказал, что часто программисты зажаты. Так, может быть, они на самом деле хотят выехать, но им не хватает там небольшого толчка. И это вопрос зажатости, или всё-таки, с твоей точки зрения, они, в принципе, этого не хотят? Не потому что они зажаты, а потому что они просто не хотят корпоративных выездов или каких-то общений. <chuckles>
Ну, мне, э, как бы, м я думаю то, что есть это 50 на 50, то есть, а, определенное это зависит от того, вообще, э, программисту, э, не всё равно ли на компанию, где он работает, потому что если ему всё равно, в принципе, на компанию, ему интересна только работа, то тогда, а, ну, ему всё равно. А если ему не всё равно, то есть он проявляет там интерес, э, общается, допустим, с коллегами в свободное время там после работы, поддерживает какие-то контакты, но при этом он не решается что-то более глобальное с ними сделать, то тогда вот менеджмент может рассмотреть, как-то н найти вот такую команду, которая с друг с другом сдружилась. И вот её действительно с ней можно проводить такие активности. Но если в компании как бы люди, они чащ больше не хотят какой-то в внешней активности, то не нужно её да, не нужно заставлять, потому что многие люди считают это просто бесполезной тратой времени.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То их не нужно заставлять, да, правильно? Мгм. Ясно. Слушай, ну спасибо тебе большое за твою открытость, за такой диалог. Это было очень интересно, и, мне кажется, очень много полезных советов ты дал. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопросы. Надеюсь, еще услышимся.
Да, всё.